Imm, <smacks lips> biraz böyle düşündüğümde, eee, şöyle bir şey geliyor aklıma; hatta bunu bir örnekle belki yine anlatabilirim. Eee, hiç kendi alanımda olmayan bir işte çalışıyordum ve oldukça mutsuzdum aslında. Gerçekten her gün işe lanet ede ede gidiyordum. Tabii ki belki hiç kimse işe koşarak gitmiyor belki ama, eee, benim için gerçekten zor bir süreçti. Böyle eve gelip ağladığım, sabah uyuyup, yine uyanıp yine işe gittiğim bir süreçti. Eee, ve evet, iş değiştirmek istiyorum ama patronlarım çok iyimser insanlar değil. Bunu onlarla nasıl konuşmam gerektiğini bir türlü kestiremiyorum. Orada olmaktan hiç mutlu değilim, bir sürü sorun var, hiç kimse bunu görmüyor. Bu, benim hayatımın çok uzun bir döneminde yaşadığım bir stresti gerçekten. Eee, sonra bir durdum, bir böyle, eee, yağmurlu bir gündü hatta, bir yürüyüşe çıkmak istedim, ki bence çok iyi de gelir aslında bu.
Hı hı. Hı hı, hı hı. <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Çok üzülüyor, hı hı. Hı hı. Hıı. Tabii. Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yürüyüş yapar mısın sık sık?
Kesinlikle, ne zaman bunalmış hissetsem kendimi sokaklara atar, böyle s dakikalarca yürürüm aslında.
E, çok güzel bir çözüm aslında.
Eee, ya, o orada temiz havanın kesinlikle iyi geldiğine inanıyorum bakıldığında ve yürüyerek düşünmek diye bir şeyin var olduğuna da inanıyorum. O gece de öyle oldu benim için. Orada bir hareket var çünkü. O hareket düşünce akışını da aslında orada, eee, aktifleştiriyor.
I hı. Evet, evet. I hı. Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle.

Tabii ki, yani burda zaten o pratikler yine çok kişisel aslında. Mesela işte evet, yani yoga yapmak, evet, bugün eminim herkes çok işe yarıyordur ve işte çok dinlendirci, sakinleştirici bir yanında vardır. Eee, ben ya da meditasyon aynı şekilde, yani tabii ki asla karşı çıktığım bir yerde değil ama bende hiç işe yaramıyor, yani ben oturup böyle meditasyon yapmaya başlarsam, bunu denersem ya uykum geliyor ya sıkılıyorum ya da kurtulmak istediğim düşüncelerle buluyorum. Kesinlikle.
Hı hı. Evet. O yüzden sordum. <giggles> Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hıı. <chuckles> Baş başa kalıyorum. <chuckles> Tabii bu biraz da ikilikle alakalı sanırsam. Eee, anladığım kadarıyla biraz böyle kanı kaynayan birine benziyorsun sesinden böyle. <chuckles> O yüzden bence de bu tarz şeyler karakterle alakalı. Daha böyle eğer heyecanlı bir insansan belki yoga, meditasyon iyi gelmeyebilir bahsettiğin gibi.
Evet, evet. Evet, kesinlikle öyle. <chuckles> He he. Kesinlikle öyle yani diyorum ya sıkılıyorum, maksimum 5 dakika tahammül edebiliyorum ve kapatıyorum sonrasında. Hani farklı işte insanlardan da bunu denemeye çalıştım, yani işte farklı kaynaklardan, farklı videolardır, ne bileyim ses kayıtlarıdır vs. ama yok yani belki dünyanın %90'ına etki ediyor olabilir hani tabii ki bu ama evet bana etmiyor yani maalesef bende çalışmıyor dedim ve o defter açıldı ve kapandı benim için.
Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. <chuckles> Bana etmiyor arkadaşım. <chuckles> Bu da kapandı, iyi, güzel. Önemli olan burada bence zaten deneyimleyip, deneyimlerinden ders almak.
Kesinlikle öyle, evet.
Anladım. <giggles> Çok güzel bir sohbetti, çok keyif aldım.
Hı hı. Benim için de öyleydi. <chuckles> Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
<giggles> Çok teşekkürler her şey için, görüşürüz.

Evet, evet, bu konuda çok haklısın çünkü, eee, insanlar bazen aslında ne kadar stres o kadar uzun süreleri belli bir stres altındalar ki, eee, stresli olduğunun farkına varmıyor artık
Evet, kesinlikle öyle yap. Evet, evet, o gerçek bir stres mi, ben mi abartıyorum? Bunları hiç anlayamıyoruz gerçekten maalesef.
ve bununla yaşamaya başlıyor. Hı hı, hı hı, ya ve burada önemli olan şey de aslında yani şuna getirecektim, o stresin farkında olmadığımız için artık günümüzde de stresin sağlığa ne kadar zararlı olduğu bilinen bir gerçek.
Tabii ki.
Eee, böyle bir durumda acaba ne yapılabilir, yani bu stresi farkına varabilmek için veya farkında olmak için neler yapılabilir? Böyle bir soru geldi aklıma.
Ya, benim orada aslında kendimle ilgili yaptığım en önemli şey biraz duygularımı izlemek, yani, mesela ama bir anda çok kötü hissetmeye başladıysam orada bir şeyi soruyorum. Benim aklımdan bir şey mi geçti? Ben kafama bir şey mi takıldı? Niye böyle bir mod değişimi yaşadım? E, sonra bunları yine not almaya başladım. Not aldıkça aslında ortak temaları gördüm, yani yine belli başlı konularmış beni strese sokan şeyler. Kesinlikle. Sonra onları biraz takip edip, a, tamam, bu böyle bir konu. Artık bunun en azından beni strese soktuğunun farkındayım. O an ne yapabilirim? E, sonrasında yine yani kısa vadeli ve uzun vadeli çözümlere bu sefer odaklanmaya başladım. Öyle olunca hayat biraz daha kolaylaştı benim için.
Hıı. Harika. Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladım, anladım. Hı hı. Hı hı. Kolaylaştı, değil mi? Evet, çok mantıklı. Özellikle bu t duygularına bakma kısmı bence her insanın kolay kolay yapabildiği bir şey değil aslında, yani duyguların aslında bakma kısmından çok duygularını anlamlandırma, hissettiği şeyin adını koyabilmek de belki burada zor olan bir şey olabilir.
Hı hı. Kesinlikle. Tabii ki, çünkü çok kopuk yaşıyoruz aslında günlük hayatın karmaşasından yani üzüldün mü, sevindin mi, bugün böyle birine şey diye sorsak mesela, "Bize kaç tane duygu sayabilirsin?" diye sorsak işte belki üzgün, kızgın, mutlu, sevinçli, eee, hadi 5-6 tane olsun ama hâlbuki onlarca duygu var ve biz bunların çok azının farkında olarak yaşıyoruz. E, öyle olunca da yaşadığımız en ufak değişimi, eee, çok böyle başlıklar altında toplamaya çalışıyoruz yani yaşadığımız her şey kızgınlık oluyor belki bizim için ama orada gerçekten kızdım mı yoksa hayal kırıklığına mı uğradım? O çünkü bambaşka bir şey aslında. Evet. Biraz bunları fark etmeliyiz bence.
Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Mesela, çok güzel bir örnek. Evet, çok haklısın. Evet, evet. Eee, bu konuda çok haklısın. Şöyle bir şey de, eee, çağrıştırdı sonra aklımda. Şimdi bu duyguların adını koymak, duygu nedir bunları öğrenmek, bunları kâğıt kaleme yazmak, bunlar çok güzel aşamalar ve sende çok olumlu etkileri olmuş belli ki. Peki, senin hiç böyle denediğin, başka böyle bu stres anlarını çözmek için denediğin fakat senin beklentini karşılamayan şeyler oldu mu hiç?
Hı hı. Hı hı.

<laughs> Peki, aaa, şöyle bir şey de geldi ama şimdi, şey deyince sen, eee, "Aslında ne kadar stresliymişim, farkında değildim." deyince şunu fark ettim. İnsanlar bu strese alışıp bununla yaşam yaşıyor bununla mı yaşıyorlar artık? Ya bu stresin farkında olmayıp bununla mı yaşamaya devam ediyorlar?
Aslında biraz öyle oluyor bence, yani ,bu gözlemlediğim de bir şey, yakın çevremde. O strese, o kargaşaya o kadar alışığız ki huzura çok yabancıyız ve sanki hani o kaygı, o stres bizim normalimizmiş gibi geliyor. Hâlbuki onu reddetmek, oradan çıkmak, onu bırakmak, artık istemediğimi söylemek yine de benim elimde ama dediğim gibi o duyguya belki o kadar yabancıyım ki sanki hep böyle, emm, yanımda taşımam gereken bir çantaymış gibi görüyorum onu. Evet.
Hı hı. Değil mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Gereken bir şey gibi.